كويس أوي. طيب ده بالنسبة للصيف اللي قُلتِ لي مثلًا الأكلات الخفيفة وبتحبّي فيه العصاير الكتير وال والice وال اللي هو الice cream والحاجات دي، بتحب دايمًا تكون موجودة زي ما بتقولي في تلاجتِك على طول. طيب نخش بقى للشِتا، الشِتا بقى بَرْد طبعًا وبقى إيه، وعاو عاوزين الح الحاجة تبقى محتاجة دفى وكده. احكِ لي بقى عن أكلات الشِتا شوية.
إمم. أيوه. بالضب بُص، لو هاقسّم أكلات الشِتا اللي هي بالنسبة لي بت هتبقى حاجتين أو 2 categories. أول حاجة الشورَب، الشِتا بالنسبة لي بيحب الشورَب جدًا، أي نوع شوربة بقى. والشوربة باحب باحب أحُط يعني أنا باحب أحُط ال الشورَب اللي بتبقى مكونة من carbs أكتر، شوربة بطاطس، شوربة بصل، شوربة طماطم، كل الحاجات دي بتدفّي جدًا، يعني مش بس الشوربة الbasic العادية اللي هي لسان عصفور.
آه، الشوربة السُخنة طبعًا.
فكل الحاجات دي بت بتدفّي وبتدّي طاقة.
آه، بتحبّي إنِّك آه. طبعًا عندِك حق، وطبعًا لازم تكون سُخنة كده علشان تدفّي يعني. آآ يعني فعلًا تبقى حاجات جميلة أوي في الشِتا. آآ طيب آآ وبالنسبة للأكل بقى، بيبقى برضه أكل خفيف بقى والّا حاجة بقى
بالضبط. بالضبط. لأ خالص، العكس تمامًا. أنا في الشِتا يعني أنا في الصيف باهرب من المطبخ، أنا في الص في الشِتا باحب المطبخ، أنا بابقى عايزة أفضل متدفّية قُدّام الفرُن. إيه الأكلة اللي بتتعمل في الفُرن لازم، لازم أعمل أكلة تتعمل في الفُرن. الفُرن لمّا هيشتغل، البيت هيدفى، أنا هادفى، الكل هيتبسط، خلاص.
<chuckles> آه، آه. آه صحيح. <chuckles> <laughs> أكيد طبعًا، ما هو أنتِ أنتِ بقى في المطبخ على طول قاعدة في دفّاية دف دفّاية طبيعية اللي هو النار على طول والبوتاجاز، ف زي الفُل طبعًا لمّا أنتِ بقى هتبقى في المطبخ أكتر، فكده الأكلات هتتضبّط، هيبقى حاجة حاجة ال البيت كُلّه هيتز يعني هيتبسط زي ما بتقولي من الأكلات دي. طيب، قل آه.
بالضبط. بالضبط. بالضبط، الأكل بقى اللي بياخُد ساعات طويلة، الحاجات اللي بتستوي في وقت طويل أوي، المحشي، اللحمة، كل دي حاجة بتاخُد ساعات كتيرة على البوتاجاز، فده بالنسبة لي الأكل التقيل بتاع الشِتا.
إمم.